Вот расскажи, как ты находишь мотивацию не бросать свое дело?
Э, на самом деле, я всё-таки думаю, что это довольно-таки, ну, <chuckles> сл сложно достижимая, как бы, цель. Потому что, ну, у многих людей рано или поздно в жизни появляется такой момент, когда хочется что-то, наверное, менять. Ну, находить что-то новое, да, может, рисковать или заниматься чем-то подобным. И мотивация может всё-таки падать. Тем более, если ты занимаешься этим один, у тебя особо нет поддержки со стороны, да, как будто, ну, нет ос особо с кем пообщаться, да, мгм.
Правильно. Ну, всегда Чаще всего люди, они если что-то новое начинают, то <chuckles> одни, то есть это, как бы, неизбежная штука, которую нужно преодолеть.
Да, это правда. И поэтому иногда, ну, это очень сложно. Потому что вот, э, допустим, там может мотивация вот на работе, где очень много коллег, да, в офисе, может легче будет работать, потому что есть люди вокруг, можно что-то спросить, м что-то уточнить. А когда ты работаешь один дома, ты такой понимаешь, что как бы, ну, ты дома, да, ты, в принципе, можешь там сесть как хочешь, там пить чай, кофе во время, да, работы там или ещё что-то делать. Но ты понимаешь, что это немножко как будто уменьшает мотивацию, да, вот эту дисциплину. Потому что ты более чувствуешь себя как-то, ну, не строго, да, ты чувствуешь себя как будто вот, ну, ты там сел как хочешь, да, там пьешь, ешь что хочешь, ну, и работа может быть такая себе, да. И поэтому, как бы, мотивация, наверное, не такая высока.
Да. Мгм. Еще из-за того, что дом слишком комфортный,- это расслабляет.
Да, да, я думаю, это из э, вот из-за этого, да. Это тоже вот 1 момент, который может эту мотивацию как бы уменьшить.
Может, тогда нужно и из дома выкинуть там все эти мягкие подушки, поставить себе жесткую табуретку, э, не знаю, белые стены, никакого кофе, только там цикорий с сахарином.
Это же вообще уже как пынди как будто пытка какая-то. <laughs> Это уже звучит жестоко.
Нет, нет, это чтобы всё дисциплинировать, чтобы не было отвлекающих факторов.
Ну, отчасти да, отчасти да, может, э, такое помогло быть больше. Но, в принципе, да, я думаю, всё-таки, когда ты работаешь один, <clicks tongue> еще в зависимости где, я думаю, что это довольно-таки сильно влияет на, наверное, всё-таки не мотивацию, а дисциплину. Потому что мотивация- она приходит и уходит, а с мотивации, да, с продолжением мотивации надо всё-таки, э, как будто, э, приклеить дисциплину. Потому что мотивация- вот она вот пришла, это как, э, ночью, да, ты перед сном говоришь: "Я научу щас за ночь японский язык, да, там французский, испанский, я там открою 50 бизнес сов, да". Ну, это такая, вот, это мотивация, да. И она чаще всего на утро либо на, ну, на другие, вот, другие часы, на другое время оно просто исчезает и всё. И получается, что этой мотивации нет.
Да. Да. Вот скажи скажи, что касается вот таких как бы ну вариантов, когда ты хочешь штурмом брать новые знания. Может быть, есть какие-то способы, которые позволяют, э, допустим, эту мотивацию использовать максимально эффективно? Ну, какие-нибудь там суперкрутые способы обучения?
На самом деле, всё-таки, я думаю, что надо понять, а, что реально, а что нереально, как бы. Конечно, ты японский за ночь, ну, я не знаю, каким ты должен быть, там, <chuckles> инопланетянином или каким-то уникумом, т чтобы научиться японский за ночь, но это невозможно. Да ты, как бы, должен понять, что реалистично, а что нет.
Не, не, ну, целиком целиком целиком невозможно, но какие-то, вот, знаешь, нормальные основы заложить. И, грубо говоря, вот, ты садишься, да, и по окончанию твоего первого рабочего периода у тебя, вот, есть уже полноценный план. Вот.
Конечно, э, понемножку, понемножку, не всё разом, не всё сразу, потому что мгм.
Не, не, не, просто, вот понимаешь, ми идея в чем? Вот эту, вот, первоначальную мотивацию использовать именно на то, чтоб составить как можно более подробный и качественный план по тому, как ты будешь учиться.
Конечно. Конечно, план план должен быть. Я думаю, что, вот, э, ты правильно выразился. Что, ну, ты за ночь всё не научишься, но ты можешь что-то начать учить, да? Ты можешь начать понемножку учить, понемножку двигаться и понемножку эту дисциплину нарабатывать, да, набирать. Не то чтобы эта мотивация, да, там, я научусь, следующий день- я не научусь, научусь или не научусь, да. Это ты прыгаешь, э, вот так вверх-вниз, вверх-вниз, и у тебя получается это менее быстрее, нежели, вот, у тебя есть дисциплина, и ты делаешь это понемножку, да, пропорционально и постоянно. У тебя больше накопится опыта, больше накопится знаний, нежели ты будешь вот так вот прыгать.
Мгм. Прыгать не подойдет, ну хорошо хорошо, тогда давай, наверное, перейдем к, э, дисциплине раз мотивация нам не поможет, не бросить новое дело, тогда может дисциплина хоть что то здесь сможет <clears throat> починить.
Да, э, на самом деле всё таки, э, как можно вот ну <chuckles> в свою жизнь эту дисциплину, как будто, да, вот вовлечь, потому что ну не все люди вот даже я я не дисциплирована. Я как бы пытаюсь, наверно, но мне настолько лень, настолько там, м, вот что вот. Ну вот, допустим, даже вот когда просыпаться, да, вот иногда говорю: "Я проснусь там в 9 утра, там, начну что-то делать пораньше, потому что день быстро кончается, если я просыпаюсь там 12 часов дня", и получается, что ну день как будто пропадает, да, вот, коту под хвост день, ну, нету времени, да.
М, мгм. Мгм. Да. Да-да, типичная ситуация.
Это уже обычная дисциплина, да, вот можно, как бы, разработать дисциплину на время. Получается, что ты понимаешь ты понимаешь, что ты должен идти, э, допустим, спать, ну так, ну, как бы, такое время, чтобы просыпаясь не было так сложно проснуться, да, не то чтобы там ты пошёл в 3 часа ночи спать и потом ты, конечно же, удивляешься, почему тебе сложно проснуться в 9 утра. Ну потому что когда ты пошёл спать?
Ага. Но. Да, но ведь есть средства, как бы испытанные временем кофеёк, чаёк, конфеточки. Вот чтоб сло
Там уже потом, как ты проснулся, а бывает, что просто гр глаза уже раскрыл. Это уже достижение, да? А ещё встать, с кровати это уже тут ещё и до этого, э, кофейка надо дойти. Не все могут. У меня также случается, я как бы, конечно, могу что-то там выпить, какой-нибудь кофе, либо что-то быстро такое поесть, чтобы, ну, желудок заработал и по ну, и понял, что мы уже проснулись, да. Мы как бы мы уже пошли работать, да, чем-то заниматься. Но там пока еще до этого кофе дойти, э, так и заснул обратно. Поэтому я думаю, что всё таки вот самое такое главное- это всё таки распоряжение своего дня. Да, понять, когда ты хочешь просыпаться, когда ты не хочешь просыпаться. Допустим, еще интересный момент, почему ты вот иногда, даже если это достаточно часов сна, э, просыпаешься и чувствуешь себя довольно таки неприятно. Я думаю, это потому, что я где-то читала или мне кто-то говорил, что от 11 часов до 1 часа ночи, э, разрабатывается какое-то вещество в нашем организме, которое помогает нам либо расти, либо правильно распределять, э, там все вещества в нашем теле, и если ты вот этот момент пропустишь, и, допустим, ты идешь там спать в час ночи, в 2-3 часа ночи, ты просто не получаешь, э, вот, не вырабатывается эти вещества как бы да, э, и получается, что ты просто из этого уже из этого можешь, э, чувствовать себя плохо, да. Даже если, допустим, ты спал 9 часов, да, там пойдя спать поздно, ты, допустим там, просыпаешься тоже поздно, и спишь долго. Нет, это не не ну не гарантия, что ты будешь чувствовать себя свеже.
Мгм мгм. Ясно ясно. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Понятно, понятно. Эх, тяжело, тяжело. То есть без режима никуда ни нам не деться.
Я думаю, да. Вот, допустим, даже вот, э, этими днями я просыпаюсь, допустим, да, в 12 часов дня, я, допустим, уже хочу там идти убраться, заняться своими делами, и всё как будто уже там 3 часа, 4, 5, 6, а потом уже уже и ешь поздно, да и для желудка нехорошо, там ешь только ага.
Ну и всё, да, 4 часа, всё уже де день окончен, можно идти отдыхать после этого, там кино смотреть, мультики.
Конечно, да, ну. Я не знаю, мне почему-то вечер всё-таки ассоциируется с каким-то отдыхом. Да, получается, что я, ну, я не могу, допустим, вечером как-то работать очень сильно. Я должна понять, что всё-таки это момент, когда как будто, ну, все д
Вот вопрос. Не получается, потому что, м, как бы тяжело или потому что не хочется? Потому что люди, которые так вот режим себе немножечко сбили, тем не менее делятся впечатлениями, что у них мозговая активность, она эффективнее идет как раз в эти вечерние и, может даже, с заходом на ночные часы.
и идут спать. Да, а, поэтому как бы всё-таки вот эта дисциплина, я думаю, она важна хотя бы для сна. Ну, она у меня не выработана, потому что я такая, ну, хаотичная личность, но <chuckles> у меня хаос везде игра: и и в жизни, и в голове, и везде, поэтому мне сложно этого добиться. Но на самом деле, я д думаю, это был бы первый шаг такой самый обычный, но самый, э, такой как бы легко доступен, да, чтобы всё-таки как-то, а, правильно распоряжаться своим днм.
Послушай послушай, а не помогают будильники? Допустим, вот ты там как бы н 3 дня подряд ложишься в 3, встаешь в 9, да, но у тебя через эти 3 дня, м, как бы, дефицит сна накопится, и тебя уже отрубит в нормальное время там в полночь или в час, чтобы у тя были эти 8 часов.
Кстати, хорошая тактика, неплохо звучит. <chuckles> Но я почему-то такой человек. Я довольно-таки я наоборот, мне сложно иногда спать. Я я ни вообще не понимаю, вот, как у меня происходит со сном. Потому что я мог иногда могу спать очень долго, но на следующий день я, даже если спала долго, могу проснуться утром. И просто потому, что я проснулась пораньше, и я, э, занималась делами. Да, вот, я была проснувшейся дольше, чем, допустим, спала, и намного дольше, да. Я устану очень быстро и пой ну, захочу спать. А бывает то, что я, а, там, с допустим, сплю короткое время, да, но я просыпаюсь попозже, и, как будто, может, и, ну, и день укорачивается, да, и, как будто, больше время для того, чтобы, э Нет, наоборот, как бы, меньше время, чтобы чем-то заняться, но тем не менее ты тратишь энергии меньше. У меня тут всё так перепутано, поэтому со сном у меня, вот, немножко, ну, такие вот проблемы. Но на самом деле я думаю всё-таки, что мотивацию мотивация- это не самый хороший момент. Мотивация может помочь тебе прыгнуть вверх, но она также может очень быстро, вот, э, заставить тебя просто, ну, у как бы, упасть вниз. Поэтому, когда ты прыгнул с мотивации, ты должен, э, от этой точки прыжка, да, вот, когда ты достиг вот этого вот этой высоты, да, вот этих вот идей за счет мотивации, да, этих задумок. Ты от этой точки должен идти вперед либо только, либо повышая, вот, как бы, идти вперед, как бы, по лестнице, да. Э, потому что, ну, ты скоро упадешь, если ты, вот, эту мотивацию не захватишь. Мгм.
Мгм. Мгм. Да. Мгм. А вот, как бы, допустим Вот, если нужна команда, то ведь можно людей вовлекать в команду, которые будут, грубо говоря, только, скажем, наблюдающую функцию, там, выполнять. Допустим, пообещать 10 людям, что всё, я, вот, значит, этим занимаюсь, я в будущем планирую от этого не отходить, и, соответственно, если я отойду, то вы все знаете, что я не молодец. Это может мотивировать?
А, ну Может, на самом деле, может, но я бы этого не сделала. Почему? А потому что я такой человек, что я очень всё меняю, и мне очень, ну, не нравится стоять на одном месте. И может быть такое, что, допустим, я, вот, скажу одно, я че почему-то за заметила, что, вот, гово ну, ты говоришь кому-то, да. Вот говорится, э: ты говоришь, а Бог смеется, да, там, ты планируешь, а Бог смеется. Потому что я очень не люблю, там, планировать, очень не люблю говорить людям о своих планах. Говорится, вот, там. Там есть же эти поговорки, что "Счастье любит тишину" И чаще всего я люблю, всё-таки, делать в одиночку, да, что-то, вот, свои планы как-то реализовать в одиночку, либо делясь, э, с какими-то людьми, которые не могут помешать моим планам. Потому что, я думаю, что существуют какие-то, там, может, а, биологические, вот, эти волны, да? Почему говорят, что, вот, ты кому-то что-то сказал и это не получилось? Потому что, я думаю, что мы как-то, всё-таки, ну, вот, люди, мы как-то какими-то волнами, которые мы не видим, мы соединены. И, вот, когда ты что-то сказал человеку, он может как-то неправильно об этом подумать. Из-за, вот, каких-то таких, вот, э, движений вокруг тебя, твои планы могут измениться. Это так звучит, как будто, может, нереалистично, странно, но это же очень часто такое бывает, что ты кому-то что-то сказал, и потом это не получилось. А почему? Ты бы, вот, не сказал, и это бы, может, получилось. И у меня такое очень часто происходит. Поэтому я привыкшая никому ничего не говорить, пока это не случится. Да, как говорится: "Не радуйся, пока там не получил", да? И поэтому я как бы Мгм.
Мгм. Мгм. Мгм. Не говори "гоп", пока н не переедешь Чоп.
Да, вот и поэтому, я почему-то этому верю. И мне, не знаю, вот была бы такая мотивация, чтобы мне как-то, наоборот, это бы добавило больше напряжений. И, наверное, из этого напряжения, да. Из-за этого вот понимания, что щас что-то должна кому-то доказать. Потому что буду там молодец, у меня, наоборот, может еще не получится. Потому что я настолько, ну чересчур это буду делать. Может, даже неправильно. Просто чтобы этого добиться, просто чтобы доказать. И я думаю, что, отчасти отчасти, если это правильно, правильно как-то вовлечь в свой свою идею. Это может, да, вот как будто какая-то мотивация за счет кого-то, да, вот я там, но но
Понятно, понятно. А вот мотивация, допустим, если у тебя есть наставник. Там какой-то старший товарищ, который тебя тянет. Следит за, твоим распорядком дня. И, проверяет твои успехи, может появиться?
А, на самом деле вот это, наверное, бы мне помогло. Не 50 людей, которым я сказала, что я буду делать и что если не сделаю, да, там я вам там по 10 евро дам всем, нет. <chuckles> Это такая жестокая мотивация, да. <chuckles> Допустим, вот наставник на самом деле очень круто, да, он может тебя мотивировать.
Да, 500 евро выкинуть так легко, неприятно.
<chuckles> Ну. Ну, вот вот вот эт вот это жестокая мотивация. Вот тут может сработать, но, э, очень жестоко сработать. Если, допустим, ещё твой д ну, твои достижения не зависят только от тебя, вот там уже еще сложнее. Поэтому наставник на самом деле, вот ты правильно говоришь. Я думаю, это самая такая реальная мотивация. Реальный шаг. Потому что я всегда вот, да, э, чем-то занималась. Я хотела, чтобы меня кто-то по э, поощрил, да. Кто-то сказал: "Вот ты молодец, ты правильно делаешь. Вот ты тут немножко исправь, и будет лучше". Как будто кто-то, ну, мою идею всё-таки, не считает за какую-то глупой идеей. Да, вот как я иногда вот: "Ой, я придумала что-то. Что я тут придумала, да. Это не будет работать". А наоборот, вот наставник тебя может, ну, замотивировать двигаться вперед, тол толкать постоянно вперед.
Ага. Ага. Ага. Ну, ф мотивация- это непростая штука. Надо ее искать разными путями. Спасибо за твой опыт, очень интересно.